Mas tem áreas que tem tudo o que eu quero e o preço é razoável. Então eu não vou pelo preço, porque hoje, por exemplo, eu poderia morar em locais onde eu pago muito menos pra morar, mas eu escolhi morar em uma região um pouco mais cara, né, porque tem tudo isso que eu
Uhum. Uhum.
que eu gosto, sabe?
Aham, sei. E me conta como é que você foi parar nessa região assim você já conhecia, foi indicação de alguém, ou você estava passando e pensou: "Vou morar aqui"?
Nossa menina, é impressionante. É uma historinha que eu teria de contar.
Hã. Ah, então conta, adoro histórias.
Ah, é porque eu sou divorciada há muitos muitos anos, né.
Aham.
E eu nessa ne a as as você sabe que, eh, em hospital tem muita mulher, né, e muita mulher solteira, divorciada e tal. E o pessoal entrou na vibe de sites de relacionamento
Uhum. Aham.
e entraram em um site lá e me baixaram, pegaram meu celular, até foi um amigo meu. Ba baixaram um site de relacionamento internacional. E eu fui conversando, conversando, conversando, <laughs> ouve essa história, fui conversando, conversando, e aí, a gente vai filtrando, filtrando, filtrando, filtrando e chegou em um em um carinha. <laughs> E esse carinha morava aqui. <laughs> E eu vim conhecer ele, eh, há uns 3 anos atrás e tal, eu vim pra conhecer por quê?
Aham. Olha, que legal. <laughs> Uhum. Hã, hum, que bom. Aham.
Porque e eu não vou continuar um relacionamento pela internet sem saber quem é a pessoa, né?

Saiu. Me ligaram: "Olha" "pode pode ficar tranquila. Você não precisa voltar das suas férias não!". Falei: "Ó! Que ótimo!". <laughs>
<laughs> Pode prolongar suas férias mais um pouquinho que tá tudo certo.
É. Aí já paguei o outro aluguel e tal. Aí dess da terceira vez que eu comprei a passagem, foi porque eu não conseguia, né, nada, pra eu falei, eh, sabe aquela pessoa, eu sou muito ativa, né. E eu falei: "Gente, eu já curei do do burnout, eu já passeei por tudo quanto é lugar que você possa imaginar, eu quero ir embora, já já tirei meu meu período de férias!". Aí veio a amiga: "Olha tem um lugar e tal, nossa a gente tá precisando de alguém assim que tem experiência como você tem e tal, você não quer tentar e tal". Eu falei: "Ah, mas aí eu vou ter que, pegar o visto!". "Ah não, pega o visto aí!". Saiu. O o visto pra trabalhar. E aí eu ji tinha entrado com ele lá no Brasil, aí saiu. Eu falei: "Gente, meu Deus, eu nunca", eu perdi três vezes a passagem. Aí eu falei: "Bom, agora eu vou ter que ficar né?". Hã.
Aham. Uhum. Sim. Aham. Aham. Aham. Ah, mas tipo aí mas foi mui Aham. Ai, você já tinha vo Nossa, você já tinha É, você já tinha entrado então antes de ir, você já tinha entrado com o pedido de visto pra trabalhar.
Já, eu estava esperando há 2 anos. Desde que eu conheci esse cara, eu entrei com esse visto.
Nossa. Caramba. Aham.
E aí na hora que que eu falei: "Eu vou embora!", saiu o visto.
Olha, então era pra você ficar me
Falei: "Ah então é pra eu ficar mesmo, gente!". <laughs> Não teve jeito. É porqu
Aham. E nessa outra casa, nesse outro apartamento que você foi antes de de sair o visto, era você estava sozinho ou você dividia com alguém?